لأ حلو خالص، حلو خالص إن أنت فيك حاجة أصلًا بتِقدر تهرب لها في ال في الوقت اللي أنت متضايق فيه وتنَفّس عنّك وتخلّيك يعني تفُك عن الموضوع شوية، وأنا مُتخيل إن أنت كان عندك حاجات تانية بتعملها وكده فعلشان كده أخدت الفترة دي إن أنت مش مش بترجع للكتاب لأن في حاجات تانية برضو بتنفّس عنّك برضو، بس هو الفكرة إنه آه.
آه، يعني ممكن يكون آخر آخر اتذ آخر سنتين كده اتذكّر كانت الكورة لمّا كنت في مصر كنت دايمًا باحب أضَبّط ماتشات كورة بقى، ولمّا الفريق بتاعنا باحس كده إن هو بقى fitted وجامد أشوف بقى <laughs> يعني أجمد فريق في المدينة عندنا ويالّا بينا ي يُبصّ يحطّوا علينا بقى خم علينا 5 6 <chuckles> نن ننشف بعدها نجيب لنا حارس مرمى يشيل الملعب وواحد هجوم يكَسّرهم، <chuckles> إحنا بقى كده نلعب، <laughs> ونلعب نبدأ بقى نتعادل مَرّة نكسب مَرّة الصراحة لأ ال الحياة مُمتعة لمّا يبقى فيها هواية بتبقى حاجة حلوة، قراية آآ، كورة آآ، جيم، يا سلام! أنا جات عليَّ فترة كنت باروح الجيم جدًا كان بيفرق معايا فوق ما كنت تتخيل على فكر
آه. أيوه. تروح تلعبوا سوا. أيوه. <laughs> حلو خالص. أ الجيم ده تحفة، يعني أنت حاجة بتضَبّط صحتك وبتخرج تنَفّس عن نَفسك وكمان بتعمل هواية، ده يبقى ده اللي في الصميم بجد يعني آه.
آه. ده حقيقي، أنا عايز أقول لك أنا زعلان أوي على الفترة دي لأن أنا مش عارف أعمل حاجة باحبها أوي، أنا برضو اللي يمكن يكون الحاجات اللي باحبها الفترة دي أنا باحب أعمل كوباية القهوة بنَفسي، انت مُمكن تشوفها حاجة عادية، لكن لا هي مش حاجة عادية، أنا عندنا office boy كده في المكتب آآ، بيعمل بيعمل كوباية القهوة لكن ما بيعملهاش حلو، وعند أنا عايز أقول لك مراتي من كُتر ما أنا بادخل أعمل كوباية القهوة مكانها تقول لي: "آه ما أنا ما باعرفش أعمل قهوة"، هي مش فاهمة إن القهوة دي بالنسبة لي <clears throat> يعني طريقة، أنا جايب سِبرتاية في البيت على فكرة، جايب سِبرتاية في البيت بقى وبه باوجّب لها السبر آه يعني جايب ل ج جايب سب جايب سِبرتاية في البيت وباو
إمم. آه ده ده كِيف بقى الموضوع عندك. <laughs> السِبرتاية دي بتاعة الناس المعلمين بجد، يعني هُم اللي بيحبوا القهوة بيعرفوا يعملوها مضبوط كمان.
أبب ي يا باشا باجيب السبرتو باجيب السبرتو، وبعد السبرتو بقى باحُط ال <clears throat> بعد السبرتو باحط ال باضبط باضبط السبرتو نسبة السبرتو ونسبة النار وبعمِ باحط كوباية القهوة كده أقعُد قُدّامها على المكتب نُص ساعة، تلت ساعة عقبال ما تستوي، وآخُد كوباية القهوة كده زي الفل أمّا إنما وحتى لو دخلت على البوتجاز باحب أسوّيها على نار هادية وأنا معلّيها فوق العين، وبحيث إنها تاخد واحدة واحدة وتبقى على مَيّة ساقعة، ويا سلام بقى لو كوباية القهوة بقى عليها ربع والّا نُص معلقة نسكافيه بلاك ياه! أنت كده هاتخلّيني أشرب قهوة. عايز أقول لك بتوَدّي في حِتّة تانية خالص، أنا عايز أقول لك أنا لو نايم ساعتين، 3 في اليوم وصحيت وعارف كده الواحد لمّا بيصحى مضروب على دماغه؟ اللي أنت لازم تصحى معاك شغل
إمم. امم. توَدّي القهوة في حِتّة تانية خالص. <laughs> إمم. آه. لازم تصحى، وعايز قهوة عشان تقدر تفَوّق وتمَشّي اليوم.